Kaya nga sobrang init na talaga 'tsaka yung pabago-bagong klima natin 'di ba? So, yung nagbabago-bago talaga climate change. Mm.
True, true, totoo. True, true, true, true. Oo, tama totoo. Kaya, ah, minsan, ah, iba na talaga ang, ah, panahon ngayon 'di ba hindi katulad bi dati na parang, ah, kahit papaano kapag dating ng tanghali or hapon medyo presko na, eh, 'di ba, nage-gets mo 'ko? Hindi katulad ngayon na parang pa mm.
Totoo, oo, ah, dati kasi, eh, siyempre dati ang dami pang puno ngayon konti na lang, mm.
True, totoo, totoo. Oo, totoo, totoo.